Ah, clo parang yung isa kong pinsan talaga yung mas nakakakilala sa kanila, kaya parang nagkakaroon ako ng ganun. Pero, parang ang yung ano, yung pinaka naging exit plan namin dun, parang since nga ano, sila-sila lang yung naglalaro ganyan, parang kami nagsarili nalang talaga kami ng laro, parang ang ginawa nga namin dun, yung ano nalang kami nag-cellphone yung, ah, multiplayer na laro sa ano sa phone, parang ganun nalang yung ginawa namin, para at least habang yung mga magulang namin nagse-celebrate, parang nalilibang din talaga kami, tapos yung vibe alam mo yun, di ba, parang nandun pa rin sa positive, kasi syempre pasko yun, eh, parang dapat nga ano yun, eh di ba giving, yung mga ganon. Tingin mo naman di ba tama naman yung ginawa namin, na parang di naman kami nang-away, parang nagsarili lang talaga kami ganon, para at least okay pa din yung naging ano situation, ayun.
Oo. Mm. Mm. Ay. Hmm. Mm. Ah, oo, tama. Mm. Mm. Mm, ganun naman talaga paminsan, lalo na hindi kayo close talaga, galing ka pa sa ibang lugar di ba, mahihiya sila niyan 'no, ayun. Tapos kunwari hindi naman masyado bata, siyempre iba-iba yung mga interest niyan di ba, so, minsan parang, hmm hindi naman ako interesado na makilala 'tong pinsan natin may mga ganun siguro. Ayan, so, mm, pag s ganon siguro, si hayaan mo nalang sila ganyan, baka may iba ka pa namang mga kamag-anak na pwede ka maging close, ayun, so, yun, pero yun, explain mo nalang kung ano talaga.
Mm. <chuckles> Oo, oh. Yes oh